Bener bener jadi kayak ada notifikasi gitu ya. Intinya kayak aduh kan mau bales pesan nih dari rekan kerja atau misalkan bales email gitu, eh tiba-tiba ada notifikasi dari sosial media, kita kebuka deh, terus dari sosial media kan liat feed lagi, eh feed ini menarik, tadinya mau liat resep jadi liat artis, gitu.
Iya. <chuckles> Iya. <laughs> Lanjut terus scroll sampai jam-jaman gitu ga kerasa gitu ya. <chuckles>
Jadi lanjut jadi. Bener bener jadi itu sih apa, ada faktor kecanduannya juga ya dari penggunaan ini, mhm.
Iya iya iya. Oke, tapi Kak menurut Kakak sebenernya, eee, sosial media gitu tuh sebenernya, eee, selain membuat kecanduan ada positifnya gak sih Kak sebenernya?
Mhm, pastinya ya, sosial media kan, eee, bisa mengkoneksikan kita ke orang lain juga ya itu salah satu hal positifnya, misalkan kayak teman yang udah jauh, tiba-tiba reunian, atau keluarga mungkin bisa juga. Atau bahkan, eee, bisa mendapatkan pekerjaan juga bisa ya dari sosial media. Bener, jadi terlepas dari hal-hal negatifnya tadi tentu saja ada hal-hal positif yang bisa kita, eee, ambil juga gitu dari si ponsel ini, gitu sih, mhm.
Mhm. Mmm. Oh betul betul betul, iya iya iya. Iya, iya. <clears throat> Mhm. Oke, iya. Kak aku, eee, mau kembali lagi nih Kak ke tadi yang sempet Kakak bilang soal, eee, bisa diatur wa apa namanya tadi, waktu gitu ya, waktu di HP bisa kelihatan iya penggunaannya berapa lama gitu, Kakak udah pernah pakai gak sih Kak yang kayak gitu Kak?
Mhm. Waktu penggunaannya, iya, mhm. Mhm.

Pernah banget ya, apalagi bener sih kalau tiba-tiba lagi gabut, atau lagi di kendaraan umum, atau yang lebih parah tuh sebelum tidur dan sesudah tidur yang dicari apa? Hape gitu ya. <yawns> Nah, itu sih yang paling bahaya. Gimana?
Iya. <chuckles> Iya iya, iya. Tapi, biasanya ngapain aja sih, Kak? Mhm. Biasanya ngapain aja tuh, Kak?
Buka sosial media sih, yang paling sering itu kan, yang bikin kecanduan ponsel kan sekarang itu sosial media ya. Kalau kita berkaca ke beberapa tahun yang lalu belum ada Instagram, belum ada, eee, YouTube yang s kayak sekarang gitu kan, kita gak begitu kecanduan ponsel ya, paling kalau misalkan kita lagi, eee, apa namanya komunikasi sama gebetan aja ya, itu pun juga cuma sebatas komunikasi ya, zaman dulu kan apa namanya, SMS juga terbatas ya pakai SMS gitu ya. Bedalah, heeh.
Yang dilakuin? Mhm. <laughs> Iya y itu mah semua orang ya. <chuckles> Betul. Iya dulu dulu SMS pakai karakter aja gitu ya, Kak, ya, "A-Q" gitu. <chuckles>
Nah biar ngirit. Mhm, ada ada faktor ngiritnya kalau sekarang kan udah
Faktor ngirit, betul betul.
terbatas gitu, heeh.
Iya. Kak, eee, tapi dengan keseharian Kakak nih misalnya, eee, apa namanya mulai bangun tidur, buka hape, eee, terus scroll Instagram, kemudian di kendaraan umum scroll-scroll, eee, apa misalkan TikTok gitu ya, menurut Kakak sebenarnya, eee, dikatakan kecanduan itu gimana sih, Kak, eee, threshold atau batasannya gitu?
Mhm. Mhm. Nah, batasannya sih kalau menurut aku dibilang kecanduan itu ya bener-bener nggak bisa lepas ya dari ponsel gitu ya. Atau, eee, kalau mau dilihat secara kuantitasnya, lihat penggunaan jamnya ya, kadang kan di beberapa ponsel itu ada laporannya ya, setiap minggu itu berapa jam sih kamu main ponsel gitu. Nah kalau ada, ya kalau diseting ya, ada juga yang males setingnya biar gak ketahuan gitu ya, nah
Oke oke. Oh oh ada ya, Kak, ya? Oke, iya iya. <chuckles> Oke, oke jadi bisa
kebetulan waktu itu saya pakai, heeh iya.
Mhm, gimana tuh, Kak?